Oye, pero, ¿qué? Ah, bueno, me imagino que no te va a volver a suceder después nunca, jamás. Pero, cuándo te dis
No, claro. O sea, yo ya checo en calculadora 2 más 2.
Claro, oye, y y pero ¿en qué momento se dieron cuenta de del error? ¿En ese momento, al llegar al hotel, al otro día? eh
Cuando queríamos pagar el taxi y de regreso, ajá, y pues ya no teníamos lo que habíamos pensado que teníamos, y pues nada, tuvimos que ir ahí al hotel, a un cajero a pues a sacar.
De regreso. Y decía, saldos insuficientes. ¡Guau! Ujú. Oye, ¿y qué pensaron en ese instante? O sea, ¿cómo qué qué fue el momento, la versión corta de este momento?
Dado el contexto, nos reímos mucho. Sí nos dio mucho coraje, por supuesto, porque, a ver, no estábamos haciendo un viaje cerca, ¿no? <laughs> Entonces nos dio nos dio risa por el contexto, por lo distraídas que fuimos, que éramos 4 y ninguna se dio cuenta. O sea, ninguna pudo ejercer ahí su su voz, ¿no?, entonces, sí nos dio risa
Sí, a la esquina. Sí, sí, sí. Ouch.
Ya afortunadamente, estábamos en un país barato para nosotros y amigable, que recibe en casi todos lados que la tarjeta, que esto, que el otro. Entonces, pues sí, ya no fuimos tan conscientes o cada una ya no fue tan consciente del presupuesto. Bueno, así en sí fuimos conscientes, pero ya no tan controladas porque ya no podíamos, em, pero al final, pues, ni modo, ¿no?, aprendes y te digo, ya revisas absolutamente todo y a afortunadamente ya la tecnología también ya te deja convertir y y tener visibilidad mucho más ágil, ¿no?
Bastante amigable, ¿no? Sí. Entiendo. Sí. Claro. De hecho, no sé si tú sepas, pero hay aplicaciones ya que te permiten, justamente, poder hacer tu presupuesto e incluso compartir las tarifas con las personas que te acompañan en esos viajes y me parece bastante, bastante, bastante interesante, ¿tú sabías de esto?
Eso está bueno, no, yo, mm, la vieja confiable Excel.

A ver, pero tienes que contarme todo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Dónde estabas, y cómo se dio este error cuando estabas viajando por ahí?
Okey. Uf, okey. Eh, estaba en Tailandia, y pues, la conversión, las matemáticas y la bebida no se llevan. Entonces, básicamente, iba con unas amigas, y nos gastamos el presupuesto. Bueno, no nos gastamos, ni siquiera lo gastamos. Dimos el presupuesto de todo el viaje en un bar, porque, nuestra conversión, fue muy mala.
Ajá. Claro. No me digas.
Sí. Pues, llegó la cuenta. La verdad es que no, evidentemente no me acuerdo, muy bien, pero llegó la cuenta, y no
Pero, ¿qué hicieron?
no supimos hacer la matemática, y en la propina, dejamos casi todo, el presupuesto del viaje.
¿Y no? Ajá. ¡No! no me digas.
Sí.
Oye, pero a ver, nada más platícame un poco de contexto. Eh, el el tipo de cambio era mucho mayo o sea, estábamos hablando de cientos, estamos hablando de miles en la moneda local, o, o cómo o sea, por decir algo algo, que estaba en 2 dólares, en la moneda estaba
Miles en la moneda local. Sí, ah, costaba $2000 pesos.
okey, okey, entiendo. Vaya, <inhales> oye, qué complicado. ¿Y cómo hicieron después? ¿Qué qué pasó?
O sea, lo lo no, pues nada, lo perdimos, y al final tuvimos que reajustar el las experiencias que íbamos a vivir. Por suerte, ya estábamos sí, por suerte ya estábamos, en la etapa final, ¿no? Pero, mm sí, pero, pues sí, fue fue complejo, y lo que ya, años después, lo que pensamos que era es que más bien, lo lo lo movimos, ah, creo que a dólares, en lugar de a pesos, y pensamos que eran pesos, una cosa así, este, entonces, bueno, al final, pues, ya ni modo, reajustamos. La verdad, es que tampoco teníamos como como, no, ir a decirle: "Oye, este, ¿nos lo devuelves?" Porque, pues, ya se lo había llevado, ¿no?
El que o sea, tuvieron que, re reubicar el plan. Uh, entiendo. Menos mal. ¡No! Claro, y son ese tipo de cosas, pues, que no hay más que otra que aprender del error, y ver cómo poder ajustar las cosas, ¿no?